Ecco, quindi, è un obiettivo, diciamo, da non, come dire da non pretendere che venga raggiunto immediatamente, fare subito una super camminata, o chissà cosa, ma facendo portandosi dietro solamente lo stretto necessario, magari, ecco, anche un orologio non, magari, digitale, cioè non connesso con le notifiche, ma, un orologio per farti sapere che ora è. Perché se lasci a casa il t cellulare, <chuckles> magari, dopo, uhm, ti dimentichi o comunque, dici: "Mah" uhm, non so, ti agiti perché non sai che ora è. Qui hai bisogno di un cronometro, di qualche strumento, possibilmente analogico, che ti dica semplicemente l'ora o il tempo che, uhm, stai impiegando, ecco. Mah, se ne trovano per per pochi soldi, ecco
Mh, eh sì. Eh sì, in effetti. Mh, sì, sì. Sì, così, perlomeno Eh, sì, perlomeno da avere un punto di riferimento, ecco, perché ma mettiamo che parto a fare una passeggiata, perdo la cognizione del tempo, e dico: "Mh, okay. Che ora è?" <chuckles> Sì, ci sta, effettivamente.
ai vari negozi E allora, chiaramente ehm, allora, ti ti verrebbe da pensare: "Allora, prendo dietro il cellulare", però, allora, siamo da capo. Invece no, con un telefono analogico uhm, n scusa, vabbè, telefono analogico, no, ma un uhm, un un orologio analogico, un timer si può benissimo ovviare a questo, e penso che, gradualmente, potrai ritrovare questo tuo momento di, pace e calma, lontano dal caos e, quindi, cominciare questa nuova routine, passo dopo passo, ec
Eh, sì, eh, no, esatto. <chuckles> Un orologio, sì. Mh-mh, sì, assolutamente sì. Guarda, io ti ringrazio veramente tanto, per questi consigli che mi hai dato, e nel caso avessi qualche altro dubbio, ti ricontatto sicuramente.